Oi, eh, estou aqui hoje para tentar desabafar um pouquinho com você sobre a minha vida, ah, o que eu estou vivendo no momento e queria que você me desse uma ajuda. Quem sabe se tem algum conselho, alguma dica.
Ai, que bom, olha, eu espero poder te ajudar. Me conte mais o que tem acontecido com você para a gente ir juntas ver.
Então, faz uns 6 meses mais ou menos, acho que um pouquinho mais que uns 8 meses, eu diria, eu estou eu comecei a dormir muito mal, né, eu sempre eu sempre dormi, hã, ok, assim, acho que dormir bem assim, fa bem, assim, sozinha, sem remédio, sem nada, faz muito tempo
Uhum. Ok. Uhum. Uhum. Então, você está falando "sem remédio", significa que há algum tempo você precisou de remédio para dormir?
e aí que que acon Eu preciso de remédio pra dormir atualmente, hã, e que que acontece, eh
Hum, hum. Ok.
eu estou vivendo um uma situação bem meio bem complicada, assim, de, né, eu eu estou na espera do meu greencard, eu moro no Estados Unidos, o o o documento não sai, você fica ca naquela angústia, porque, assim, eu gostaria muito de voltar para o Brasil pra resolver algumas coisas, pra ver parente, eu não posso. Eu sempre dependo deles virem para cá e aí às vezes é, né, tá sempre caro, não é sempre que eles podem, enfim
Uhum. Uhum. Entendo.
hã, e aí que
É um processo bem desafiador mesmo, é comum que você fique assim. Uhum.
É um processo bem desafiador. E aí eu procurei o meu médico, hã, que é aqui nos Estados Unidos a gente tem um médico como se fosse um médico da família, né? E ele me receitou um um remédio para dormir e eu Hã?
Ok. Ansiolítico É um ansiolítico ou um antidepressivo?
Olha, eu acho que é, é um, eh, ansiolítico. Eu não entendo muito de remédio, mas é um remédio, talvez tarja preta ou tarja como se fosse no Brasil, tarja vermelha controlado, enfim.
Verde? Ah, certo, ok.
Porque, hã, eu fiz um exame do sono, eh, e eu esqueci o nome do exame, um exame que você passa no hospital e você dorme no hospi
Uma noite, né? E aí você dorme uma noite, mas você não acompanhada. Ok. Uhum.
É! Polissonografia, é, aqui tem o mesmo nome. E aí ele viu que eu dormia, assim, profundamente, 2 horas por noite. Uma coisa horrorosa. Porque eu comecei a acordar muito cansada e tal, e aí ele me receitou esse remédio, esse remédio co com esse remédio eu durmo muito bem, mas, eu sofro de uma ansiedade que, assim, hã, antes de ir para a cama, parece que, assim, eu tenho um dia super corrido e aí eu não tempo tem eu não tenho tempo de pensar em nada. Quando eu já vou para o meu banho, quando eu tomo pijama, parece que a minha mente, ela começa a girar, a trabalhar, de uma forma desacelerada.
Hum, olha só. Uhum. Uhum.
Uma forma acelerada. Eu gostaria muito de desacelerar, mas ela acelera.
Olha só. Hum. Mas tem algum algum motivo específico, algum gatilho que você sente que ativa mais esse essa esse descontrole mental, né? Esse essa aceleração?
Olha, eu eu acho que é porque eu fico eu fico a to a todo instante, eh, pensando no que pode acontecer, "quando vai sair o green card e se não sair o green card" é eu vivo isso hoje, né? Isso essa é a minha realidade.
Uhum, e quanto tempo que Você disse que tem 6 meses mais ou menos, mas você já está quanto tempo esperando pelo seu green card?
Bastante tempo, mas agora que esse prazo começou a a a aumentar um pouquinho, né. Por conta de fila e tal. Mas eu acho também que juntou com um pouquinho da menopausa. Pode ser que eu esteja entrando na menopausa. Eu estou eu estou investigando agora, né. Mas eu queria que você me ajudasse, porque assim, o remédio, ele me ajuda, mas é uma coisa que, assim, eu gostaria muito Ele me ajudar a dormir, eh, profundamente. Então eu acordo um pouquinho mais descansada, mas eu gostaria muito de aprender a a relaxar e até quem sabe não tomar mais o remédio, porque eu não gosto. Eu eu eu acho que, assim, eu tenho capacidade de de, ah, tentar me me desmamar desse remédio, né? De de tentar sozinha. Então, quem sabe você me ajuda nisso?
Uhum. Hum. Entendi, entendi. De ter esse controle, né? Uhum. Uhum. Me diz uma coisa, eh, ele deu um prazo para que você é tipo um tratamento ou não tem um um período para que você pare de tomar essa essa medicação do sono?
Ah, ele me falou: "Ah, quando você se sentir melhor" porque eu falei para ele, né. Aí eu fico muito triste, e daí eu começo a pensar muitas coisas e às vezes esses pensamentos não são tão legais, porque eu fico Acho que talvez uma um pouco de negatividade, tome conta de mim, eh, e aí eu sinto, né, o coração fica disparado e bem na hora de dormir. Então é muito ruim.
Uhum. Hum, eu imagino. É, eu imagino. Olha, primeiro eu te digo que você tomou a decisão certa. A busca para um para para um médico especialista para tratar é uma de é uma decisão de muita coragem, muita gente acaba, eh, não não achando que precisa, né. Ou entra na negação. Eu não vou tomar remédio, porque eu não quero ser dependente. Porém, o processo vai tomando um co um descontrole tão grande que chega uma hora que fica mais difícil tratar e primeiro eu acho que você tomou uma decisão muito certa. Parabéns por essa coragem por ter dado início ao Eu imagino as pessoas criam essa resistência, né. E é comum, né, porque não quer entrar nesse lugar de dependência. Mas não é isso, né. Não é dependência, mas sim de de cuidado, porque angústia, esse sentimento não é bom, f faz muito mal, e só quem sabe é quem vive ou quem já viveu. Então e o primeiro passo foi dado.
Uhum. Obrigada, foi difícil mesmo. Faz muito mal.
Porém, é sim necessário que você comece a a entender a necessidade desse controle voltar, né, para as suas mãos, eh, para que você não fique mesmo ali, só co tendo boas noites de sono ou um dia, eh, comum sem ansiedade se você tomar a a medicação. Porém, respeite o seu tempo, respeite o processo. As coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Não é, eh, tomei uma pílula e pronto. Olha, claro, tenha fé, se você é uma pessoa religiosa, se é uma pessoa que você tem uma fé, é muito bom se o se conectar com aquilo que você acredita, porque eu acho que fortalecer o espírito é muito importante também nesse processo para que você comece a ter autonomia novamente nas suas mãos, e, às vezes, não vem da gente, vem mesmo de Deus, vem mesmo daquilo que a gente acredita. E, você j eu não eu não eu não vou te dizer que eu posso te receitar nada, né, até porque o médico já fez isso. Mas, você tentou antes aquela aquelas terapias mais, eh, medicinais? Já ouviu falar do floral de Bach?
Exato. Uhum. Uhum. Uhum. Olha, aqui, eh, nos Estados Unidos, é difícil a gente encontrar essa parte de medicina mais como fala alternativa, mais natural, né.
Medicina, hum. Certo, aham.
É difícil. O que eu acho que, se tivesse aqui assim, seria incrível para mim, é acupuntura, mas aqui também não existe.
Entendi. Olha só, interessante que no Brasil, eh, se tem tanto acesso a algumas coisas que a gente desconhece, que é tão é, que é tão é rico, né. E, os outros países, a gen é é muito comum que algumas coisas não seja tão disponível, como, por exemplo, você falou aí, a acupuntura, uma medicina mais natural.
Exato, que a gente desconhece. Sim. Nossa, acupuntura, eu tenho certeza que me ajudaria demais, sabe. Mas, como eu quero realmente me sentir bem, sem o remédio, porque, assim, eu sei que eu vou dormir, mas porque eu porque o remédio está lá, se eu não tiver o remédio Se eu não tratar essa ansiedade, né. Se eu não realmente não fizer alguma coisa pra me ajudar nesse sentido, eh, eu nunca vou melhorar, porque
Uhum. Você gosta de fazer algum hobby?
Ah, eu gosto de cozinhar, eu eu gosto de caminhar, eu tenho algumas coisas, eh eh, alguns hobbies que eu gosto muito. E você vê, eu tenho um dia tão corrido
Uhum.
De tantos afazeres, né? 2 trabalhos, filho, casa, um monte de coisa que assim eu deveria cair na cama e
Sim.
capotar e não acontece isso. Eu eu eu eu eu sei que eu vou para a cama, eu já coloco o meu pijama e já começo "Meu Deus do céu, e e e eu amanhã eu tenho isso pra fazer e eu tenho aquilo pra fazer. E se eu não sair isso, se eu não sair aquilo", é automático.
Eu imagino e a sua mente não tem um botãozinho para desligar. Então ela está ali trabalhando e você precisa mesmo ter esse controle, porque a angústia é muito pesada, e aí você cansado mesmo. Você teoricamente hoje consegue ter uma noite de sono boa, né. Ainda bem para que você é consiga é descansar, mas através de um recurso e que não tem problema nenhum. Eh, que não coloque isso como um problema para que você não culpe ali e dê a o a medicamen o ao medicamento uma responsabilidade negativa. Ele está te ajudando sim a relaxar, mas, eh, você já tem um dia cansativo que era para te ajudar sim, é você ter uma noite mais tranquila, mas ainda não é o suficiente. Então o ideal seria que você conseguisse é pensar em alguma coisa que faça, hã, sentido pra você durante o dia, se ocupar mais gastar mais a sua mente, porque você tá assim, gastando fisicamente ali é o seu tempo, mas alguma coisa que você se concentre mais, talvez sabe pra ocupar ali a parte do seu cérebro, que ainda não está, eh, que tá sendo gas eh, ocupada, né. Preenchida por um problema, não caberia para você ficar pensando e eu acho que se você conseguisse pela internet, eh, em busca dessa, ah, dessa, hã medicina mais alternativa para tratar as suas emoções, porque o medicamento está te ajudando com o sono e sim ajudando ali a equilibrar. Mas existe esse floral de Bach e depois você procura para ver. O nome dele é Rescue, eh, ele é um amarelinho, parece uma abelha, aí você bota algumas gotinhas e isso aí é um é uma é uma medicina alternativa, não tem nenhuma contraindicação não é um medicamento, mas não vai fazer um efeito tão rápido quanto uma medicação. Então, assim é importante que você entenda que um tratamento ele precisa ser feito gradativo. Comecei de imediato para você não se cobrar, né. E você não ficar assim "Ai, eu preciso, eu preciso," não, vai ali aos pouquinhos, vai ocupando vai fazendo é homeopatias, né. Em pequenas doses de tratamento para isso te ajudar.
Não tem, não tem. É. Certo, sim, concordo. Uhum. Eu vou procurar, eu vou procurar sim. Claro. Sim. É, você tem razão. Uhum, é, eu vou ver eu vou ver aqui o que que a gente tem disponível, porque eu também acho que assim o remédio me ajuda, mas ele não Eu não quero que ele seja pra sempre, né. Eu quero conseguir, ah, sair dessa situação sozinha, né. Assim que eu di com outras coisas mais tranquilas, mais leves, né?
Isso. Isso. Mas não se cobre também tá? Respeite o processo, faça chás, às vezes os chás, porque o floral de Bach é exatamente isso. São chás, acrescente mais isso no seu dia pra que você consiga E eu assim, eu desejo muito boa sorte. Eu torço para que logo isso passe, que você sinta esse controle de novo, mas tudo muito leve e você vai conseguir.
Tá certo. Tá ótimo. Olha, eu super te agradeço você ter me ouvido. Foi maravilhoso. Eu estou bem mais tranquila, bem mais otimista. Obrigada, viu.
Ai, que bom, eu estou aqui disponível quando precisar, só voltar e me procurar, tchauzinho.